Hello.
Hello! Magandang umaga.
Hello, magandang umaga din sa'yo. Kamusta ka? Masaya ako at nagkausap tayo ulit.
Hmm, eto maayos naman.
Mabuti naman 'yan, oo ikaw, um, ah, maganda naman at mabuti ka 'no? Ah, na may itatanong pala ako sa 'yo, paano nakakaapekto ang teknolohiya sa iyong trabaho at pag-aaral?
Hmm. Hmm. Magandang tanong mo, ah, pero yung sa akin kung paano nakaapekto ang mga teknolohiya sa trabaho or pag-aaral. Siguro sa pag-aaral malaking epekto 'yun sa mga estudyante, kasi parang mas mapapadali sila?
Hmm. Mhm.
Kasi may mga bagay kasi na minsan parang, hi kahit na minsan sinasabi ng mga guro or minsan, parang hindi pa rin natin siya naiintindihan.
Hmm. Mm.
So kung may mga teknolohiya puwede silang mag-search doon at para mas mapalawak pa yung mga kaalaman ng sa pag-aaral.
Totoo. Totoo. Tama ka diyan kasi mas nakakadagdag, ah, nakakadagdag kaalaman na nandiyan na lang sa dulo ng fingertips nila 'yong pag-research. Parang hindi na nila kayang ah, hindi na nila kailangan pumunta pa sa da like like library talaga. Dati kasi 'di ba, ah, kailangan magbuhat ka na mabibigat na libro like encyclopedia, ganyan. Ngayon napakasuwerte nila dahil sa teknolohiya talagang marami ka nang puwedeng ma-print, kung may printer ka lang sa bahay mo lahat yes nando'n na hindi mo na kailangan bumili ng mga mamahaling libro 'di ba?
Mm. Oo, tama. Mm. Mm. Mm. Kaya, tama. Mm. Mm. Printer, i-print po lang din, mm. Mm. Mm, tapos kapag sa trabaho naman parang malaking epekto ito kasi, para mas maayos yung komyunikasyon nila. Kunwari kasi minsan 'di ba may mga iba na may may emergency ta's hindi na nakapasok sa trabaho, so parang kokontakin ka ganito-ganyan.
Mm. Oo. Mm. Mm.
Parang mas mapadali yung mga komyunikasyon nila sa trabaho.
Totoo 'yan. Totoo. Totoo yan napakaimportante ng komunikasyon sa trabaho. Madadagdag ko lang, napakalaki rin ng, ah, tulong ng teknolohiya sa trabaho kung paano ito napadali ang sistema, ah, like for example dati talagang manual lahat ng mga pabrika. Ah, no'ng mga unang panahon ng mga makin
Mm. Mm. Tama. Mm. Mm, ayan madami ng mga online job.
mm, ah, matapos ko lang 'no? Um, 'yong mga trabaho dati kailangan manual. Kumbaga 'yong mga pagba-box ng mga delata lahat paggagagawa niyan. Ngayon dahil sa teknolohiya lahat makina na ang gumagawa. Lahat puwede nang iutos sa sa makina ngayon kaya napakarami ng malalaking pabrika na nakakapag-produce ng mga maraming products dahil sa teknolohiya 'dib mm.
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm, tama. Mm, tama. Doon nga yung sa dito sa'min sa probinsya, yung pag-aani ng um, palay. Noon mano-mano talaga as in, pero ngayong lumago na yung teknolohiya mayro'n na silang tinatawag ng mga reaper.
Hmm. Hmm. Mm, paano 'yan? Ikuwento mo nga sa'kin.
Um, parang makina lang siya, na, um, parang anong tawag do'n? Parang iniikot-ikot lang siya. Para siyang, um, sasakyan din.
Hmm. Okey, okey.
Parang sasakyan siya na, pinupunta nila sa, sa bukid tapos 'yun na siya na mismo yung, ah, ano bang tawag mm, siya na mismo yung mag-aani. Mm.
Mm. Ay nice, oo. Siya na mismo 'yong maggagawa ng trabaho. Eh, 'di maganda at least napapagaang, napapagaang. Dati kasi talagang manual alam mo na kalabaw talaga ang ginagamit at saka ang pagbubungkal ng lupa, pagha-harvest talagang mano-mano. Napakaganda ring tignan na dahil sa teknolohiya is magiging maunlad din. Mabilis kasi 'yong trabaho, so ibig sabihin mabilis din ang daloy ng pera sa kanila, 'di ba?
Mm. Oo, tama. Mm. Mm. Minsan kasi 'di ba, kapag may mga trabaho tapos kulang ka sa manpower, parang, parang anong tawag do'n, hindi m hindi ay, mabagal yung pagproseso ng trabaho 'di ba? Konti lang yung natatapos.
Mm. Mm. Totoo, mm. Totoo 'yan, totoo 'yan. Kasi mag 'yon nga rin end of the day parang maliliit lang 'yong kita nila. Kasi nga hindi talaga gano'n kabilis magtrabaho 'pag m 'pag kamay-kamay lang talagang gagamitin 'di ba. Pero dahil sa mga makina, teknolohiya talaga napapabilis. Kati katulad din sa pag-aaral din talaga, marami na nga yoong mga <sniffs> nagagawang mas, ah, mabilis na pagsaliksik katulad ng, ah, alam mo yoong DNA testing dati inaabot yan ng napakatagal alam ko. <sniffs> Pero ngayon dahil sa, sa mga advanced mga technology madali na lang, ah, nakukuha yan ng mga ganyang mga test 'di ba. Dahil sa mga advanced na pag-aaral, naiimbento nila yung me nakakaimbento sila na mas, ah, ah, mas advanced 'di ba. Pe mm. Ano naman ang, ah, ano naman sa tingin mo ang mga hamon o problema na naranasan, ah, ng mga ibang tao o ikaw dahil sa paggamit ng teknolohiya sa trabaho o sa pag-aaral?
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, tama. Mm Mm. Mm, tama. Mm. Mm. Mm. Ayun, mm. Minsan sa trabaho, ah, malaking hamon 'yun kasi, 'yun nga lumago yung teknolohiya. So yung mga ibang mga manggagawa or yung mga trabahador parang nawawalan na silang ng trabaho. Kasi siyempre kapag may mga tokno teknolohiya na parang tinatanggal na nila yung mga trabahador nila.
Mm. Ay, oo nga. Mm. Mm. Mm, kumbaga nagbabawas na ano?
Mm, tapos gano'n. Gaya sa mga fast food 'di ba s? yung mga iba, eh, parang may bot na sila na sila na yung magse-serve ng mga inorder nila?
Mm. <chuckles> Oo, puwede ka na ngayon sa McDonald's 'di ba mayro'n ng tiga-pindot na makukuha na ng order mo. Tapos ano parang bayad ka na lang or minsan swipe ka na lang ng card mo and GCash tapos na. Tapos ano na lang, ah, hintay ka na lang sa order mo kumbaga nakapaggawa sila kahit papaano 1 o 2 trabahador do'n 'di ba?
Tama, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, tama. So ku do'n parang malaki siyang hamon, kasi mawawalan ng mga trabaho, yung mga ibang tao, yung mga ibang manggagawa, mga trabahador.
Mm. Yes. Mm. Totoo yan at sa pag-aaral naman nakikita ko naman problema, eh, hindi na masyadong nakakapag-focus ngayon ang mga estudyante sa pag-aaral. Sa sa masyado na nilang hawak mga cellphone nila, masyado ng advanced. Nakakapag-gaming sila nakakapag ano kumbaga hindi na sila sadyang focus na talaga 100% sa pag-aaral kasi 'di ba, alam sabihin mo 'yan, mm.
Mm. Mm, tama. Mm. Mm. Mm. Mm, tama ka diyan. Tapos minsan mm. Ta's minsan sa pag-aaral din parang hindi na din sila masyadong nag-aaral kasi minsan parang nakadepende nalang sila. Do'n nga sa pagsasaliksik na lang sa gamit yung internet.
Totoo, kumbaga hindi na dati-dati nung mga panahon ko- reaction paper- talagang gagawa ka talaga ng reaction paper mo. Ngayon i-cha-ChatGPT mo na lang ang reaksyon mo. Koko oo, kokopya na lang 'di ba?
Mm. Tama, <chuckles> mga reflection, mga ganyan, mm. Minsan talagang madami pang 'di ba, sasabihin ng mga guro minsan 1000 words so kailangan mo talagang pahabain, mag-isip ng kung ano-ano. <chuckles> Mm.
Oh, so parang mm, sige. Oo. Mm, totoo. Totoo 'yan, naniniwala ako diyan, kasi ngayon talaga hindi na rin masasabi ng mga teachers kung eto ba ay nanggaling talag galing talaga sa mismo sa estudyante o talagang nakopya lang, mm.
Mm. Mm, tama. Mm, kasi andami ng mga talamak ngayon 'di ba? Na talagang isang pindot mo lang, eh, makukuha mo na talaga yung mga sagot.
Oo, ako pa nag-a-apply ako sa trabaho ginagamit ko na rin talaga ang ChatGPT para tulungan akong ma matulungan ako. Pero, siyempre 'yung 'yung hindi ka naman din puwedeng magsinungaling 'di ba, kung ano pa rin 'yung kung kung ano pa rin 'yoong, um, abilidad mo 'di ba, hindi mo naman puwe mm.
Oo, tama. Yung mga tama. Sasabihin mo lang sa kanya tapos siya na gagawa, <chuckles> gano'n.
Oo totoo, mas nakaka nagbibigay lang siya ng ideya kung ano 'yung puwede mong sabihin, 'di ba, oo. So, ah, ano pa ba? Sa dami ng mga tools and applications ngayon, paano mo, ah, papano kaya natin mapipili kung alin ang pinakamabisa para sa'tin?
Mm, tama. Mm, mm. Mm. Siguro yung mga apps. Hmm, paano nga ba?
Mm. Ako siguro, um, <tsk> siguro, ah, dapat maging masaliksik. Kasi 'di ba, marami ring mga apps ngayon na na kumbaga, i i puwedeng magnakaw ng mga information natin sa telepono, di ba po ida-download mo 'di ba, akala mo nakakatulong siya sa 'yo, nakakaproblema pala. 'Di ba?
Mm. Hmm. Tama, tama. Mm. Oo, ta kasi ma madami na rin yung mga scammer. Talagang yung na um, lumago yung teknolohiya, parang ang dami na din mga scammers din, nag ah diyan talaga nila yan yung ginagamit nila para maka-scam.
Mm, 'di ba? Yes, mm. Mm, at saka mas nag-advanced ang mga technology mas nag-advanced din ang pag-scam nila, 'di ba? Mm, gamit na rin nila ngayon ang mga GCash or PayMaya lahat-lahat na lang, mabilis ka na lang nilang mai mai-scam, eh, 'di ba. Tapos ngayon 'yong AI na lumalabas 'di ba, marami ngang mga-application ngayon ang AI na puwede kang gumawa ng video o voice recording na parang boses mo nga pero, larawan mo nga, pero hindi mo talaga 'yon ginawa. 'Di ba?
Mm, tama. Mm. Mm. Mm. Mm. Oo, tama. Yan na yung mga pati sa mga TikTok andami ng mga ganyan.
Mm, hindi mo na alam ang totoo 'di ba?
Yung pag-scroll mo. Yun nga parang, parang sinasabi "Totoo ba 'to?" Yung mga gano'n. Kasi halos lahat na pag scroll mo sa TikTok parang lahat nalang puro AI yung mga lumalabas. Mm.
Mm, mm. Sa tingin mo ano kaya masamang epekto nito?
Sa
Yung AI na sinasabi mo?
Yun nga, min madaming mga malilinlang.
Mm.
Kasi minsan hi di naman, um, an pa'no ba yun? Minsan kasi may mga madali lang maniwala.
Mm. Totoo yan. Mm. Ano pa?
Yun, mm. Kaya dun sila parang napapahamak.
Oo, totoo kasi kung talagang hindi ka, ah, kung hindi ka mapanuri di ba, lalong-lalo na yung mga matatanda, napapabayaan lang sila. Hindi sila naga-guide, eh, talagang madali silang maniniwala sa mga ganitong video na napapanood nila kasi
Mm. Mm. Mm, tama. Mm. Sa ikaw ba? Ano ba yung mga pananaw mo naman, tungkol diyan?
Kumbaga mm. Yun nga yun nga, ah, yun nga yung mga matatanda, eh, ma talagang madaling maniwala at ha kung hindi sila ginagabayan ng mga anak nila o kasamahan nila madali lang sila nagshe-share, ah, sa Facebook tapos siyempre 'pag share ka may maniniwala. Oy, shinare 'to ni ano ganyan, na nagtitiwala rin sa'yo 'di ba? Kumbaga hindi na, ah, hindi sila nakokontrol kumbaga mas maganda kung mga anak nila, mga pamangkin, mga kamag-anak nakakakita na, "Uy, mare, mare 'wag mong i-share 'yan kasi hindi 'yan totoo, AI lang 'yan. Mas maganda 'wag ka basta-basta mag-share. Tanungin mo muna ta ako or tanungin mo muna yung mga ibang tao di ba?"
Mm, oo. Oo, tama. Oo, tama. Mm. Nakasubaybay din mm. Mm, mm, oo. Mm. Kasi minsan sa mga matatanda pay parang hindi kasi minsan sila aware. Kasi minsan parang na-e-excite sila sa mga nalalaman nila.
Totoo. Totoo 'yan.
Ay gustong kaya parang gusto na ay parang na-excite sila. So, todo share lang sila, mga ganyan. Pero hindi nila alam, hindi talaga totoo yun.
Mm. Mm, totoo 'yan. Nakaka nakakabahala rin 'no, kasi siyempre hindi naman lahat tech savvy. Ah, yung tipong talagang ano, ngayon ngayon talagang marami na silang naiimbento na hindi ko alam kung saan nila nai hindi nila kai hindi ko alam kung saan talaga nila gagamitin. Baka mamaya gamitin 'to sa maling pamamaraan, ah, sa maling ano alam mo 'yon? Baka mamaya magamit 'to sa giyera na mag sanhi ng mga sa future di ba, alam mo yun? May napanood nga akong movie na na parang ganun, eh.
Mm. Mm. Kaya nga. Tama. Mm. Mm. Mm. Kaya. Mm. Yun nga minsan parang parang mm, minsan nga parang napapaisip ka ano na kaya ang ma ang mangyayari sa susunod na mga henerasyon. Kasi yun nga talagang laganap na yung tok teknolohiya ngayon. Madami na ding mga online jobs naman kitde.
Mm. Mm. Mm. Totoo.
Pero siyempre nakakabahala pa din.
Mm, totoo. Pa'no kaya itong mga AI na 'to sa mga, ah ah, mga video, 'yang mga 'yan baka gamitin na rin sa, ah, pag-o-ord sin mag-o-order ka AI na lang din yung kaharap mo, TV na lang 'di ba? <chuckles>
Mm. Mm. So, paano mo iniisip na magbabago pa ang teknolohiya sa paraan ng pagtatrabaho o pag-aaral sa hinaharap?
Siguro marami. Marami pa 'yang mag marami pa 'yan for sure na pagbabago. Ngayon pa nga lang taon twenty twenty five na parang hindi mo na inaakala na ganito na, 'di ba? So, sa mga future pa 'yan na darating na panahon mas, ah, mas sigurado akong mas mag-i-improve pa, ah, yung mga at saka mas marami pang mga i-i maiimbento na ikakagulat ng mga tao.
Mm. Tama. Mm. Mm. Mm. Oo, tam ngayon pa nga lang ang dami-dami ng mga iniimbento nila, eh. Sa mga yung kung paano mapadali ang mga pagtatrabaho.
Mm, totoo 'yan. Mm.
Yun nga, siguro kapag nakikita ko yung pagtatrabaho baka wala nanto tayong makitang mga trabahador na totally na mga manpower?
Mm. Totoo. Oo nga. Sana naman sana naman hindi, ah, pero siyempre reality 'yan. Nagbabawas din talaga sila dahil talaga mas dumadali na yung trabaho kasi nga may mga robot na, may mga bot na, ah, may mga AI na. So, sana mm.
Mm. Kaya nga. Mm. Mm. Mm. Kaya nga. Baka nga sa hinaharap baka mamaya puro robot na lang yung mga kausap natin kapag mag-o-order.
Mm. Totoo. Sa akin lang eh sana magamit pa rin sa tamang paraan. Hindi panlilinlang o pagnanakaw ng mga, ah panloloko ng mga ibang tao. Okey na lang din 'yan sa akin kung mag-a-advance technology na sa mga order-order, eh, sila na basta basta accurate lang 'di ba?
Mm. Kaya nga. Mm. Tama. Mm. Mm, tama. Pati yung mga fast food nga di ba?
Mm, totoo yun.
Baka sa mga susunod, eh lahat na ng mga fast food.
Malamang malamang totoo 'yan at mangyari na rin yun talaga sa future at dapat maging handa na rin tayo lahat kasi ngayon pa lang sinisimulan na.
Mm. Mm. Pe mm, mm, mag-eexpect na tayo.
Totoo. Salamat sa mga nabahagi mo sa akin.
Mm. Salamat sa mga impormasyon. Paalam.
Paalam.